あ、そうですね、やっぱり、あの、その、家族連れとか、ま、賑やかに過ごしたい方が、やっぱり、いることによって、まったり、一人で来てる人とか、あの、ほんとゆったりと静かな環境で過ごしたい人にも迷惑がかかりますし、逆に、その、あの、逆パターンで、あの、気を使わなきゃいけないじゃないですけど、その、大人数で来てる人たちが、いそういう人たちに対して気を使うっていうことも、ま、あるかなと思ったんですけど、あの、いろいろ調べていったら、そういうのも分かれてたりするとこもあったりするので、あの、そこら辺はほんとに、なんてんすかね、お互い、多分充実した、あの、自分に合った環境かなってのはあります。
はい。 はい。 うーん。 はい。 はい。 うーん。 はい。 はい。 ああ、それを選んでね。え、でも、どれぐらいの頻度で行くんですか？
はい。